Hum. Entendi, como é que você fez?
Olha, eu comecei a dizer "não". <laughs> Eu comecei a dizer "não", tipo: "Ai gente, isso poxa, super legal". Olha, eu acho que foi tranquilo e acabou sendo mais tranquilo do que eu esperava, na real. Porque o que acontece é que eu estava, hã, não percebendo o quanto eu estava, às vezes, fazendo coisas para agradar os outros ou tipo: "Poxa, eu combinei que eu ia dar uma passadinha. 'Ah, mas eu estou cansada.' Ah mas ainda são 20h, vamos lá". E aí, eu sou a pessoa que dá uma passadinha e se a balada estiver boa eu vou até de manhã, eu não sei dar uma passadinha, eu não sei brincar, entendeu? Eu jogo sério, eu não vou para o play, se eu não souber brincar, eu sou dessas. E aí eu comecei a notar muitas vezes que, assim, eh, eu estava gastando dinheiro, eu estava bebendo mais do que eu queria, eu estava, hã, cansada no dia seguinte, meu corpo demorava mais para se recuperar de interações que não estavam exatamente mais me agradando ou me energizando, sabe. Eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que eu fazia no piloto automático e que já não eram mais tão prazerosas para mim.
E foi tranquilo ou foi difícil a beça? Ah, isso é bom, né. Uhum. <chuckles> Tu não sabe eh, você joga sério, né? Eu e Aham. Uhum. Uhum, sim. Uhum. E já não e já não eram mais tranquilas de aturar de quando você tinha vinte e poucos, né?

Pois é, realmente. Porque porque não cabe também, né. Você sabia o seu lugar, né, de de esposa e e não que fosse não que você tenha feito nada de, entre aspas, errado, mas, é é diferente né, com certeza.
Entendeu? Sim! Sim. É diferente. É, um casal não vai em uma pool party. A não ser que seja um casal, assim, muito adolecentão também que vai com outro grupo tal, mas assim.
Sim. Uhum. Só se for uma pool party de amigos, né, de amigos de longas datas e faz faz uma festa na piscina. Mas é diferente de fazer uma festa na piscina e ir para uma pool party, né.
É. Não, a gente dirigiu de Los Angeles até Las Vegas para ir em uma pool party, entendeu. É uma coisa assim que eu só faria aos 20 anos. Pô, são umas 4, 5 horas, entendeu? <chuckles> Não, a gente ficou. E aí, outra coisa do super adolescente também, a gente pegou um quarto para 4 pessoas, e, eh, pediu uma cama extra. Aí, dormimos as 5 no mesmo quarto porque eram 2 noites 2 noites? É, 2 noites. E
Nossa. Mas qual é a distância de Los Angeles para Las Vegas? Ok. Mas foi bate e volta ou ficaram lá em Las Vegas? Ok. Nossa, mas deve ter assim aspas na no o porquê, mas deve ter sido incrível essa festa. Não é não? <laughs>
Foi ótimo, assim. E sabe aque aquela aquele filme Se beber não case, assim. Vários momentos de amnésia, vários momentos de gargalhada. A gente chegou na sexta-feira e fomos em 5 mulheres, como eu disse, né. 2 se irritaram que a gente chegou muito tarde, porque 1 das meninas se atrasou. E eu fiz amizade com essa menina que se atrasou e uma outra. Eu não conhecia elas; eu conhecia as 2 que se irritaram.
Aham, total, né. Aham. Uhum. Hã. Nossa.
E a gente chegou no quarto de hotel, as o as 2 já estavam: "Ah então a gente vai dormir, vamos descansar e tal". Eu falei: "Gente, são 21:30. Eu não estou com sono. <chuckles> Eu não tô com sono". Aí as meninas: "Nossa, nem eu, não, vamos beber, vamos dançar".
"A gente tá em Las Vegas at <chuckles> calma aí". Ai, você se juntou com as <laughs>
A gente voltou para o quarto às 7:15.
Uau! E a f e a pool party começava que horas? Umas quatro da tarde?
<chuckles> A pool party começava ao meio-dia. A gente chegou no quarto, ai eh, tipo, bebendo, dançando a noite inteira, né. Ninguém bêbada, mas assim, todo mundo bebendo a noite inteira. É, a gente deitou para dormir as meninas: "Eu não acredito que vocês estão chegando agora. A gente não vai esperar vocês e não sei quê". A gente: "Meu" é, sempre tem, né. A gente: "Meu, vai tranquila, vai lá toma teu café da manhã. Meio-dia a gente vai estar pronto para ir para pool party". Nossa, meio-dia, a gente estava pronta, mas assim, o nosso corpo não estava, né.
Uau. Sim, todo mundo alegrinha. "Ah, mãe, tá bom, mãe". "Vai ser feliz". Hã. <laughs>
<laughs> Mas fomos. <laughs> Fomos. E ficamos na pool party acho que até umas 17:00 ou 18:00.

Nossa! Não, eu sempre fui da balada, é o que eu estou te falando, até 2019 eu ainda saía muito, ainda fazia muita coisa. Não ir para Las Vegas porque Las Vegas foi uma experiência, não é exatamente a minha cara.
Uhum.
Mas eu saía toda sexta e sábado para alguma balada aqui, e às vezes ainda ia para after na casa de amigo e domingo ia para praia e só voltava para casa 20h, 9h assim.
Uhum. Nossa, pra trabalhar segunda de manhã?
Para trabalhar segunda de manhã. Sim, mas eu eu como eu trabalho por conta própria, eh, eu posso acordar com remela no olho de pijama, entendeu?
Uhum. Ah, você pode se dar Ah, e também pode se dar segunda-feira de manhã, de repente.
É, nem sempre, né, mas assim, muitas vezes trabalho de pijama, assim, se alguém fa fa marcar uma reunião no Meets, eu fal: "Não vou ligar a câmera".

Me conta uma coisa, como você equilibra tempo sozinho e tempo social?
Olha, uma coisa que eu não tinha tanta necessidade até uns anos atrás, mas agora eu sinto super, eu sempre fui a pessoa da festa, da balada, que sai de uma festa e vai para outra festa, vai tomar café da manhã e vai almoçar, sabe? <laughs> Eu <chuckles> Nossa, eu vou te dizer que eu fiz isso até uns 43.
Uhum. Eita! Eita, aham já eu lembro disso mas eu tinha uns 18, tem muito tempo. <laughs> Uau, mas que "dispo", hein.
Uhum, uhum. Porque, eh, eu sou o o tipo, extrovertido que se recarrega de interações com outras pessoas, sabe. Então assim, eu sempre fui tipo, ai parece babaca falar, né, a alma da festa, mas assim, eu sou, eu sou aquela pessoa que tem 5 festas no mesmo dia, sabe?
Uhum. Sim. Aham. Sim. Aham, que todo mundo te convida porque faz questão da sua presença porque você é uma pessoa agradável na festa.
Exatamente, e que p sim, faz 4 ou 5 programas no mesmo dia, almoça com um quando eu vou para o Brasil, às vezes eu tomo café da manhã com um, almoço com outro, encontro outro para um café, outro para janta, sabe. É uma loucura. <chuckles> Só, que de uns anos para cá, um pouquinho antes do Covid até assim, Acho que 2018, 2019, eu comecei a sentir um cansaço social.
Aham. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Aquilo já não te energizava mais tanto.
E aí, eu comecei a perceber. É, eu comecei a perceber que eu precisava equilibrar um tempo sozinha, sabe. Desse tempo de grandes eventos sociais.
Hum.